Oye, fíjate que tengo ahorita un hábito que he querido bueno, que estoy retomando, pero que necesito mantener. Mm, ya te cuento. Oh, para resumir, el hábito es la limpieza de la casa. <chuckles> Y no es un hábito, no porque no lo quisiera hacer, sino porque no tenía el tiempo para hacerlo. Entonces, em
Ujú. Ujú. Claro. Ujú, ujú.
yo estaba en un trabajo que me absorbía todo el día. O sea, pero todo. O sea, 9 de la mañana a 7 de la noche, y luego de ahí seguía mi vida cotidiana, ¿no? El el checar tareas de mi hija, eh, alistarla para dormir, ya sabes, el baño, los uniformes, la cena, chalalá, chalalá. Entonces, a veces, eh, por más que yo intentaba mantener la casa ordenada, pues, no podía. No podía, o sea, en qué momento, ¿no? O sea, media hora para recoger platos, lavar lo que se pudiera, y lo demás se quedaba igual. Entonces, ahora ya no estoy en este trabajo, afortunadamente, y ya tengo más tiempo. Entonces, ahora ya me levanto, empiezo a limpiar y demás, y luego, ay, hay que ir a recoger no sé qué a tal lado. Hay que ir a la cita médica de no sé qué cosa, que ya se rompió tal cosa, que el perro ya se lastimó la pata, que, y entonces se enloquezco porque digo: "O s o sea, ¿qué está pasando?". Yo necesito hacer mi quehacer, ¿no? O sea, este este hábito de señora, pero es real, o sea, a veces me da como tanta desesperación, y digo: "Es que yo lo único que quiero es mantener mi casa limpia, bueno, verla limpia". Y y creo que me ha costado trabajo encontrar como como el equilibrio entre las cosas imprevistas o cosas que se tienen que hacer, eh, y y el mantener mi casa e en orden como a mí me gustaría, ¿no? Entonces, no sé, si tuvieras algún consejito, algún tip, me ayudaría mucho.
Ujú. Sí. Okey. Ujú. Claro. Ujú. Mm. Ah, sí. Ujú. Claro, por supuesto, y con todo gusto. Y no, pues, es que lo que dices, es muy real. O sea, en realidad, eh, la limpieza de la casa, además de que es algo importante para para uno, ¿no? El hecho de de sentir que su hogar está, pues, en en buen estado, vaya, eh, la limpieza se nota, ¿no? Y cuando no está limpio un lugar, es también, muy notorio. Y cuando sí lo está, eh, te evoca mucha tranquilidad. Definitivamente, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Y bueno, eh, lo l Me gustaría hacerte una preguntita, no me quedó muy claro. Eh, este trabajo que te consumía, eh, de de 9 a 7, eh, ¿lo sigues teniendo?
Así es. No, ya no, renuncié a él. Ahorita, me estoy auto empleando, o sea, hago algunos proyectos, algunas cosas para al algunos clientes, como invitaciones digitales, algunos, eh, posteos, y demás. Y creo, que ahorita, esto me ha estado sirviendo para para mantenerme, y y tener un poco más de tiempo flexible, porque, no. Estaba durísimo, trabajar así.
Ujú. Ujú. Ujú. Claro, sí, definitivamente. Okey, okey, entonces, bueno, en este caso hemos tenido un gran avance. Eh, ¿cómo es que ordenas? Eh, vaya. Sí. ¿Cuál es el nuevo orden de tu día? Em, ¿dirías que tienes una rutina clara? O, dirías que más bien, eh, vas haciendo las tareas que pues, sabes que tienes que hacer, pero sin un orden aparente.
Mm, creo que tengo una estructura, pero no un orden. Ya te cuento, por ejemplo, a las 4 de la mañana, más o menos, me despierto, para ir avanzando algo del trabajo. Como a las 6 de la mañana, 6:30, empiezo a preparar, eh, desayuno y lunch. Bueno, primero lunch, luego desayuno. Después, despierto a mi hija, y ya nos empezamos a alistar, para llevarla a la escuela. Eh, desayuna, claro, y la llevo a almorzar ¿Cuál a almorzar?, la llevo al colegio. Y luego, yo regreso a almorzar. Este, bueno, creo que sería desayuno, porque es todavía temprano, entre 8 y 9. Trabajo nuevamente, de 9 a 12 aproximadamente. Luego, voy por mi hija, a la escuela, porque va de medio tiempo, nada más. Y, eh, ya de ahí, llegamos a la casa, como a la 1:30. Comemos, me tomo como un un descansito, eso es para estar con mi hija, y demás. Y, después, vuelvo a trabajar, y ya le paro en la noche, que cenamos. Y, y así, es, más o menos, mi día.
Ujú. Ujú. <chuckles> Sí. Ujú. Okey. Ujú. Ujú. Okey, okey. Entonces, eh, vaya, analizándolo todo, mm, ¿cuántas horas? Eh, bueno, vas bien, ¿dirías que tienes algunas horas libres?
Es que las horas libres sí las puedo tener, o sea, simplemente, o sea, yo puedo como mover mis horarios, mm, cuando te digo que trabajo eh, es que sí estoy trabajando, pero también puedo dejar de trabajar, vaya no es como que me estén monitoreando, checando, demás, pues, es mi tiempo. Entonces, puedo dejar de hacerlo, y a veces ahí es cuando aprovecho como para limpiar y demás. Los fines de semana, por ejemplo, ahora lo que he hecho es, eh, por ejemplo, este fin de semana me puse a limpiar el clóset. <chuckles> Y ya bueno, que saco todo, ¿no? Y ya tiré lo que tenía que tirar, eh, por ejemplo, he estado con el tema de la cocina, que nada más no logro terminarla de limpiar y es una cocina chiquitita, y digo: "Bueno ¿qué está pasando?". Entonces, lo que hice fue agarrar, digamos todos los trastes limpios y sucios, todos juntos, porque todos los iba a lavar para dejar repisas vacías, y, eh, y y lavar, ¿no? Pero, por ejemplo, todavía no terminó de hacerlo y es algo que he dejado pendiente, porque también trabajar es importante porque si no trabajo, no genero.
Ujú. Ajustan. Ujú. Ujú. Mm. Ujú. Ya. Mm. Por supuesto, sí, ¿no?, eh, tienes toda la razón. Claro, eh, comprendo esto de de que eres independiente, vaya, tienes, eh, lo los horarios te los pones tú. Eso está superbién, qué qué bueno que pued tengas la oportunidad, de hacer eso. Entonces, eh, ¿qué dirías que es específicamente, lo que te está impidiendo, por ejemplo, en este caso, eh, terminar de lavar esos trastes, y terminar de limpiar la cocina? ¿Qué imprevistos te surgen? Y entonces, eh, ¿cómo cómo estás administrando este tiempo? Eh, qué ¿qué te falta?, vaya, eh, para terminar esta tarea.
Pues mira, por ejemplo, eh, <chuckles> mañana, ¿no? Me la maestra acaba de mandar el el mensaje, de: "Y recuerden que el <chuckles> el vestuario, es pantalón de mezclilla, suéter navideño, y no sé qué". Y, yo, así de: "Ah, es que este, ¿cómo le explico? Que mi hija, no usa pantalones de mezclilla, porque no le gusta". Entonces, tengo que ir a comprarlo, ¿no? Y entonces, dije: "No, pues, mañana mañana voy". Y y dije: "No, pero ya ir, ya son unas 4 horas, que me voy a dedicar, a hacer las compras que necesito". Dije: "No, pues, aprovecho para hacer todo lo que necesito comprar, eh, hacer de compras". Eh, pero, o sea, ya estoy dando 4 a 5 horas de mi día, que bien, podría estar limpiando mi casa, ¿no? Entonces, no la voy a poder limpiar, otra vez, adecuadamente. Más que ciertas, como cositas, de le recoger basura, de recoger platos, y demás. Pero, nada de de de barrer y trapear a fondo, porque, pues, no, no se puede, porque voy a tener que adelantar mi trabajo. Si no, no voy a alcanzar a terminar, lo que tengo que hacer.
Mm. Mm. Ujú. Mm, okey, okey, me queda más claro, me queda más claro. Eh, solo, eh, me llama la atención, em, vaya, eh, ¿qué qué qué clase de compras tienes que hacer que te van a tomar, eh, 4 horas? Considero que, mm, el como te digo, obviamente, tú sabrás qué compras tienes que hacer, y eso es muy tuyo y muy válido, claro, pero, eh, mm, sí.
Ah, te cuento, te cuento. Es que son 4 horas, porque tengo que ir a a un mercado, que salgo yo de mi casa, tomo el camión, el camión se va a hacer como 40 minutos para llegar a ese mercado
Ujú.
y ese mercado vende cosas muy baratas, ¿no? <chuckles> Que una pijama, por ejemplo, de Disney, que te puede costar $400, $600 pesos, ahí te va a costar 120. Entonces, la idea es que también tengo que economizar, porque tengo muchas compras que hacer por el tema de de las festividades, ¿no? Mamá, ya sabrás, entonces, eh, para mí es importante el precio, entonces son 40 minutos de ida, buscar el local adecuado, buscar el el producto y la talla adecuada en diferentes locales, porque, pantalón de mezclilla, suéter navideño para la escuela, eh, y aparte las cosas que que pidió mi hija para ciertas cosas, y luego, eh, regresar a casa, que son otros 4 minutos, entonces ahí estamos hablando de
Okey. <chuckles> Ujú.
3 horas, nada más pensando en que todo funcionara como relojito. Pero como sé que las cosas no funcionan como relojito, sumo una hora más por contratiempos.
Claro. Claro, sí, que no pasa el camión, qué tal okey, perfecto, vale. Entonces, eh, mm, muchas veces, eh, tenemos la sensación, ¿no?, de que un día, definitivamente, no es suficiente, eh, que creo que es lo que está pasando aquí. Ah, y, mm mm, me parecería muy sano, entonces, empezar a dividir, eh, por bloques, am, más extensos, vaya, ya sea de, eh eh, en lugar de un día, descartar descartar que en un día tengas que hacer todo, y más bien, pensarlo como en bloques de, eh, 48 horas, 2 días, o más bien, hacer un programa, eh, como para una semana. ¿Has intentado? eh, de descartemos el día de mañana, por por, eh, pues, esta este imprevisto que, pues, salió, vaya, de las compras. Em, eh, ¿te gustaría intentar, eh, de alguna manera, eh, tú en en un papel, en tu celular, eh
Exacto. Así es. Ujú.
vaya, escribir todas y cada una de las tareas que se tienen que hacer por horario, ah, haciendo bloques de 48 horas o incluso de una semana, como te comento, para que sientas que sí eres capaz de progresar y entonces, en ese bloque, metas tú, de manera consciente y a propósito, eh, la limpieza como tú la quieres hacer, como una tarea, eh, prioritaria, para entonces, eh, llevarla a cabo, ¿sí o sí?
Pues yo creo que sería muy buena idea y sí estaré dispuesta a hacerlo, porque lo único que necesito creo que es estructura, porque no es como que no quiera hacerlo, creo que me falta organización para ver cómo lo hago, porque creo que me acostumbré tanto a que el quehacer no fuera prioritario que ahora, sigo como con el mismo chip, pero ya tengo un poco más de tiempo para hacerlo porque, pues, yo puedo gestionar el tiempo.
Ujú. Ujú, justamente sí, y y nuevamente, o sea, es está bien, eh, tampoco te sientas abrumada por por, eh, seguirlo aplazando en en este caso, por ejemplo, hablando específicamente de mañana, seguir aplazando este quehacer. Solo, eh, considero que sí sería importante que ahora que ya puedes notar que tienes, eh, más tiempo, definitivamente, eh, pasarlo del segundo plano, el quehacer, al primer plano, ¿no? Es decir, traerlo a a algo prioritario, como bien dices. Y y también, pues, esto te va a dar la sensación de que de que estás progresando y de que no estás postergando las cosas, porque a veces eso puede ser un poquito desesperante, ¿no?
Así es, y qué es lo que me está pasando. Y la verdad es que creo que has has entendido muy bien lo que yo necesitaba y y te agradezco mucho por haberme escuchado, y este consejo de de hacerlo por bloques y y que me haga la idea de de dejarlo como, en primer lugar, creo que en definitivamente en definitiva, me va a servir y lo voy a aplicar, y sé que tengo que que agarrar el hábito, ¿no? Y no lo voy a perder, entonces te agradezco muchísimo que me hayas escuchado y que que me hayas dado estos consejos.
Mm. <chuckles> Gracias a ti por la confianza y ya sabes, es un día a la vez, todos seguimos avanzando de a poquito. Y bueno, aquí voy a estar, espero es encontrarte después, bye.